Allora diciamo che ultimamente succede <inhales> direi, mhmm, quasi tutti i giorni. Mhmm, non proprio tutti i giorni ma quasi. Ehm, e di solito succede di notte, mhmm, quando sto per andare a letto, ehm, <clicks tongue> diciamo che, ehm, scatta q questa sensazione di fame nervosa, non lo so, e sento di dovere per forza mangiare qualcosa.
Okay. Mh. Okay. Okay, re la frequenza e il momento ci aiutano a individuare quale può essere poi la finestra, no, durante la giornata in cui sei più vulnerabile, no, in cui è più facile per te scivolare in questo comportamento. Ehm, per andare sul concreto, che cosa senti subito prima di, o so, aprire il frigorifero, cercare delle merendine, del del cibo spazzatura? Cioè, senti stress, ehm, solitudine, frustrazioni. Hai delle emozioni che senti precise, che potresti identificare?
Mh-mh. Ehm, sì, uhm, direi che più che altro, ehm, mi sento sola, innanzitutto perché io, ehm, diciamo che mi piace stare sveglia fino a tardi, e quindi ovviamente sono sola ehm e mi sento sola, vabbè, anche dentro in realtà. Mhmm, questa è sempre stato così, a quasi sempre. Ehm, e mi sento, beh, stressata. Ormai lo stress è una sensazione che cioè una m una un'emozione che provo praticamente tutti i giorni, sempre. <chuckles>
Okay. Comune? Okay. Okay. Ehm, allora, vabbè, mangiare emotivo è anche una risposta, no, a queste emozioni che magari non trovano sfogo, ehm, "altrove" tra virgolette. Ehm, identificare quelle principali poi ci ti permette anche di sviluppare alternative, no, che colpiscono poi magari il bersaglio giusto. Cosa mangi di solito? Non per fare diagnosi, eh, ma per capire proprio che tipo di conforto cerchi. Cioè dolci, cioccolato, o invece, ehm, cibi salati, quantità piccole, magari frequenti o super-abbuffate improvvise?
Certo. Mh-mh. Mh-mh.

Allora diciamo che, ehm, dipende dal periodo, mhmm, io sono una persona che verte più sul salato di solito, ehm, quindi tendenzialmente, ehm, faccio un'abbuffata di salato, lo ammetto. Uhm, però ci sono anche momenti in cui, uhm, sento quasi la necessità del dolce e mi faccio un'abbuffata di dolce, cioè, comunque le quantità sono mhmm, sì m molto sproporzionate in entrambi i casi direi.
Okay. Mh. Okay, a sensazione quindi. <clicks tongue> Okay.
E faccio solo quell'abbuffata lì, non ne faccio altre.
<tsk> Mhmm, hai provato, <exhales> uhm, a gestirlo in qualche modo? Restrizioni, mhmm, diete, ignorare l'impulso, sostituire il cibo con altro che ti distraesse o ti lasci sempre trascinare da questa cosa? Cioè, provi a contrastarlo?
Mhmm, diciamo che sì, ci ho provato e per un periodo ha anche funzionato, però devo ammettere che, ehm, riflettendo, ehm, sul periodo in cui questa cosa, ehm, aveva effettivamente funzionato, ehm, era perché ero meno stressata. Era un periodo un po' più calmo, diciamo, della mia vita e quindi, ehm, forse, ehm, il fatto che fosse un periodo un po' più calmo ha ha inciso sul fatto che io riuscissi a controllarlo di più e andare semplicemente a letto e dormire. Ehm, però sì, mhmm, <tsk> faccio molta fatica a controllarlo in realtà perché poi, ehm, sono qui in camera e dico: "Vabbè, che cosa c'è di male?" E lo faccio, in realtà so che non mi fa bene.
Okay. Sì. Vabbè, diciamo che capire, mhmm, se sono stati fatti tentativi in passato ci ci aiutano per capire se ti serve qualcosa di più strutturato, più gentilezza, più o a strumenti diversi magari. Ehm, in questo momento cosa credi che ti potrebbe aiutare a distrarti un po' da questa cosa?
Mh-mh.

Uhm, beh, s sicuramente forse, uhm, lavorare sul mio mondo emotivo, forse, uhm, perché appunto, mhmm, come ho già detto, uhm, diciamo che nel cibo cerco un po' il mhmm, una specie di consolazione, no, <chuckles> per lo stress, per la solitudine che a volte sento nella mia vita e, mhmm, quindi forse dovrei lavorare un po' su queste emozioni, che comunque mi accompagnano anche durante la giornata. Solo che durante la giornata, ehm, ho più distrazioni probabilmente, perché ho il lavoro, lo studio, ehm, ci sono i miei genitori svegli, magari gli amici, eccetera. Ehm, però fin nel momento in cui rimango da sola effettivamente poi tutto questo, mhmm, crolla e succede di nuovo. Quindi forse sì?
Okay. To. Mh. A riesci a fare un distinguo tra i 2 tipi di fame? Cioè, quella fisica e quella emotiva? Nel senso che la fame fisica, sai, cresce gradualmente, senti lo stomaco vuoto, mhmm, ehm, mangi vari cibi, non solo quelli fo comfort invece, mhmm, sai, la fame emotiva è è all'im è improvvisa, no, è urgente, cerchi cibi specifici, aumenta quando sei agitata, tu ques d riesci a distinguere le 2?
Sì. Mh-mh.